لأ، أشخاص مُعيّنة، يعني عايزة أقول لِك في ال مثلًا، في بيئة العمل اللي أنا باشتغل فيها، آآ ممكن حد يبقى مثلًا ع خَد ترقية مثلًا، وما قالش إن فيه مثلًا خَد ترقية أو فيه علاوة أو خَد زيادة أو خَد بونص مثلًا، ما يقولش إن هو خَد الموضوع ده، بس بس يشتكي إن هو طول الوقت يبقى بيشتكي إن فيه ضغط شُغل، وإن هو مش قادر، وإن هو مش عارف إيه، وبُص المدير عمل إزاي، وبُص المدير قال لي إيه، وبُص المدير مش مُتعاون إزاي، وفجأة تلاقيه إن هو من ورا ده الله! طب ما أنت طب ما هي طب أنت ليه م زي ما أنت شاركتني مشاكلك مع المدير، ليه مثلًا ما بتشاركنيش ما يعني الحاجات الحلوة اللي المدير بيعملها لك! يعني فاهمة إزاي؟ ف هنا باحِسّ إن ال إن أنا آآ آآ تَمّ استغلالي، زي ما بيقولوا يعني عارفة أنا
آه، آه، آه. فاهماكِ طبعًا. انفعلتِ من غير ما تقصدي، صحيح.
بالضبط آه، أنت استَغلِّيتني آآ إن أنا أدِّيتك طاقة، وحاولت إن أنا يعني أشاركك أحزانك وأدِّيك طاقة ودفعة للحماس، لكن لمّا أنت حياتك اتبدلت للأحسن، استأثرت بالفرحة دي لنفسك، كأن أنا مع إن أنا ليّا حق، يعني عارفة أنا ليّا حق عليك، لإن أنا أخدت من وقتي ودعمتك، فالمفروض أنت لمّا تبقى تستمتع بحاجة من الرَّخاء، ادعمني أنا كمان، فيمكن هو ده كمان ال ال اللي بيضايقني في بيئة العمل، فدايمًا باحِسّ إن أنا متوتّرة وآمم، عارفة ما بقيتش أصدَّق أي حد، ما بقيتش أتكلِّم أي حد، الموضوع بقى بينعكس على تصرُّفاتي أصلًا وعلاقتي بكُلّ البيئة المُحيطة بيّا، فاهمة؟
فاهماكِ طبعًا، طبعًا. فهمتِك، طب قولي لي آآ قولي لي لو لو حاولتِ في المُقابل بَقَى، إن أنتِ بما إنِك أنتِ فعلًا رصدتِ الم المشكلة، ف إيه ال اللي عملتيه عشان تقللي من غضبِك، أو ت توصلي لحالة من عفوًا البرود في التعامُل مع الشخصيات دي، هل حاولتِ محاولات مُعيّنة؟